तो मेरी ना एक समस्या है, वो ये है कि, मैं ख़ुद के बारे में दयालु बनना चाहती हूँ अ, सच बताऊँ तो मैं दयालु अंदर से बहुत हूँ, अ, पर दूसरे लोगों के प्रति, अगर मुझे बात करूँ कि दयालुता की, तो अगर सामने से कोई व्यक्ति मान लीजिए, कोई गलती करता है या मुझे लगता है कि कोई ज़रूरतमंद इंसान है, उसको मैं, उसकी ज़रूरतें पूरी कर सकती हूँ, ऐसा कुछ कर सकती हूँ कि उसका भला हो जाए। तो बिल्कुल देखिए मैं खुले दिल से उसकी मदद करने की कोशिश करती हूँ, मैं जो कर सकती हूँ उसके लिए, वो हर काम करने की कोशिश करती हूँ कि जैसे कि भूखा है, प्यासा है, तो उसको खाना-पानी खिला दो और मान लीजिए जैसे कोई अ, नीडी पर्सन है ऐसा कि पैसों की मदद, ज़्यादा तो नहीं कर पाती, पर जितना भी हो सकता है मैं बिल्कुल करने की कोशिश करती हूँ और सच बताऊँ ये दयालुता तो सिर्फ़ मेरे अंदर दूसरों के लिए ही है और मैं ख़ुद के साथ बहुत अ, मतलब कटुता वाली चीज़ें करती हूँ। मैं ख़ुद के साथ बहुत कठोर हूँ अ, अपनी चीज़ों के लिए अपनी गलतियों के लिए, मैं बार-बार अपने आप को बोलती रहती हूँ कि अरे तुमने ऐसी गल मतलब ख़ुद से ही बोलना, कि मैंने ऐसी गलती कैसे कर दी? मैं ऐसी गे गलती कैसे कर सकती हूँ? हाँ और
हुँ। जी। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ।
बार-बार अपने आप को, वो गलतियाँ दोहराना, कभी-कभी ये तनाव की स्थिति भी पैदा कर देता है कि अ, ज़रूरत से ज़्यादा मैं ख़ुद को दोषी ठहराती रहती हूँ हर वक़्त, ये मेरी वजह से हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे आख़िर ऐसी गलती करी क्यों? या मैं इतनी बड़ी ग़लती या ऐसी छोटी-मोटी गलतियाँ जो भी होती हैं, और उस गलती के लिए ख़ुद को इतना कोसना, तो वो मैं ख़ुद को एक कोसना जैसा करती रहती हूँ, ख़ुद से कहती रहती हूँ। मैं बहुत लापरवाह इंसान हूँ, ऐसी गलती क्यों करती, ये चीज़ें मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा चलती रहती हैं और कहीं न कहीं मैं इनसे ना परेशान हो जाती हूँ। तो क्या आप मुझे कुछ सुझाव देंगे, जिससे मैं ख़ुद के बारे में अ, जो मेरी सोच है, जो कठोरता है, वो ख़त्म हो जाए और ख़ुद के ख़ुद के, प्रति भी दयालुता में दिखा जी।
ठीक है। हुँ, अ, जी देखिए मैं आपकी समस्या को समझ पा रहा हूँ और आपकी अ, बातों से उससे रूबरू होने की कोशिश कर रहा हूँ। और देखिए इसके एक बेहतर निष्कर्ष पर आने के लिए, एक बेहतर सलाह आपको देने के लिए, अ, मुझे आपसे कुछ प्रश्न पूछने होंगे। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि, अ ये जो अ, अक्सर आप खुद पर अ, कठोरता अ, करते हैं, खुद पर दयालु नहीं करते हैं। अ, तो वो किस-किस जगह पर ऐसा अक्सर होता है या किस-किस कार्य में आप खुद पर कठोर अ अ, कठोरता बनाते हैं?
जी देखिए, आपको मैं बताऊँ कि मुझसे ना कहीं भी कोई भी गलती हो जाए वो छोटी गलती हो या बड़ी गलती, मैं इतना कठोर हो जाती हूँ अपने साथ कि बार-बार सबसे पहले तो मैं ख़ुद को ड दोषी ठहराती रहती हूँ कि ये काम मेरी वज़ह से ऐसा हो गया, ये गलती ऐसे अ, मैंने कर दी तो ऐसी चीज़ें बिगड़ गईं। अगर मैं ये चीज़ें नहीं करती तो शायद ये चीज़ ख़राब नहीं होती। मैं जैसे बताऊँ
हुँ। हुँ, हुँ। हुँ।
कि मैं कहीं एक अ, मतलब मैं घर सँभालती हूँ अपना और घर में भी अक्सर करके ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए मैं किचन में काम कर रही हूँ, ठीक है? और मैं आपको उदाहरण बताती हूँ, कि मैं किचन में काम करते समय समझ लीजिए मैंने जैसे ना अ, जो दूध होता है उसको पकाने छोड़ दिया गैस पे। अब काम तो मैं कर रही हूँ और काम में काम करते-करते और भी काम बहुत सारे होते हैं क्योंकि किचन का काम सँभालते-सँभालते इंसान सोचता है चलो अ, 2 बर्तन पड़े हैं उन्हें धुल देती हूँ या सब्जियाँ पड़ी हैं उन्हें धुल के लगा देती हूँ फ़्रिज में। तो मुझे लगता है ना अभी अभी ये म बाहर अ, बाहर नहीं आएगा निकल कर तो मैं शुरू हो जाती हूँ अपने दूसरे कामों में। बल्कि ध्यान देती रहती हूँ कि हाँ, बाहर तो नहीं आ रहा, पर होता क्या है ना अक्सर करके बस ध्यान हटता है वैसे ही दूध बाहर आ जाता है उबल के। और फिर वो छोटी वो दूध उबलना बहुत बड़ी बात नहीं है, पर वो उसके लिए भी मैं ख़ुद को कोसती रहती हूँ मतलब अरे! मैं कितनी लापरवाह हूँ, मैंने दूध ही देख लेना था, मैंने क्यों 4 काम करने की कोशिश करी है ना? क्योंकि जैसे कि मैं घ मैंने बताया घर सँभालती हूँ तो ना, मुझे ना सच में इतने काम हो जाते हैं कि मेरा आधा दिन घर सँभालते-सँभालते निकल जाता है। तो, उन कामों के दौरान भी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि मैं ख़ुद को दोषी ठहराना शुरू कर देती हूँ। और इसी तरीक़े से मैं अन्य चीज़ों पर भी ख़ुद के प्रति कठोर हो जाती हूँ और अ, ख़ुद को कोसती रहती हूँ, दोषी ठहराती रहती हूँ कि बहुत लापरवाह लड़की हूँ मैं, जी।
हुँ। ठीक है। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। ठीक है। हुँ। हुँ, हुँ। ठीक है। अ, मैं आपकी समस्या को समझ पा रहा हूँ। अ, देखिए, मुझे आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि अ, कहीं न कहीं आप खुद पर अ, संदेह भी करते हैं। क्या आप मुझे बताएँगे कि आप अ, खुद के ऊपर संदेह करते हैं या आप खुद को आप किसी अ, चीज़ों में अ, सक्षम नहीं समझते, अयोग्य नहीं समझते, ऐ ऐसा है या मैं गलत समझ रहा हूँ?
जी, देखिए अ, ऐसा तो नहीं है। मैं ख़ुद पे संदेह करती हूँ। अ, मैं सच बताऊँ, तो मैं अ, कोशिश करती हूँ कि मैं जो काम ले रही हूँ, वो पूरी तरीके से निभा पाऊँ और बिल्कुल, मैं निभा भी पाती हूँ और कहीं-कहीं मुझे ना लापरवाही फ़िर से हो ही जाती है और लापरवाही के चलते, जो चीज़ें अ, मुझे सामने आती हैं, एक परिणाम स्वरूप मेरे सामने आती हैं, उन चीज़ों में मैं ख़ुद के लिए बहुत कठोर हो जाती हूँ। वो परिणाम ऐसे हो जाते हैं कि मुझे मुझे लगता है कि इस चीज़ के लिए मैं ही दोषी हूँ, ये जो हुआ है, कहीं न कहीं ये मेरा ही दोष है, मेरी वजह से ही हुआ है। पर अ, मैं अ, संदेह नहीं करती अपने कामों में। मुझे लगता है कि मैं जो काम कर रही हूँ, मैं बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। पर बात वही है कि हर काम के लिए मैं ख़ुद को, एक कहते हैं ना, परफेक्शन के साथ वो नहीं दिखा सकती क्योंकि हर व्यक्ति हर काम में निपुण नहीं हो सकता। मैं साथ में ये भी सोचती हूँ, पर इतना सारा सोचने के बाद मुझे पता है कि मैं अ, सकारात्मक सोच भी रखती हूँ, नकारात्मक सोच ही नहीं भरी है सिर्फ़। लेकिन फ़िर भी, वो सकारात्मक सोच के ऊपर कहीं न कहीं ये मेरी गलतियाँ, मेरी उन गलतियों से जो परिणाम निक देखती हूँ, वो कहीं न कहीं नकारात्मक सोच बन जाता है और वो नकारात्मक सोच के चलते, मैं ख़ुद के साथ बहुत कठोर हो जाती हूँ और जो दयालुता दिखानी चाहिए, वो नहीं दि जी।
जी। हुँ। हुँ। बिल्कुल। हुँ। ठीक है। मैं आपकी बातों को समझ पा रहा हूँ। अ, कुछ 1-2 सवाल और हैं मेरे। अ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अ, आखिरी समय आप आपने खुद के ऊपर किस चीज़ की वज़ह से कठोरता बनाई थी? और ऐसा मुख्य कारण क्या है जिसकी वज़ह से आप बनाना चाहते हैं खुद के ऊपर। अ, मैं मानता हूँ कि अ, खुद को आप अ, द खुद के ऊपर आप द दयालु अ, बनाना चाहते हैं, खुद पे आप अ, दयालु करना दया दया करना चाहते हैं। परंतु मुख्य कारण क्या है इसका? कि आप खुद पर कठोरता हमेशा बनाते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि आप कोई चीज़ ढँग से नहीं कर पा रहे, या फिर आप सामने वाले इंसान को किसी को दिखाना चाहते हो कि आप सक्षम हो या आप काम कर रहे हो। कुछ ऐसा मुख्य कारण है?
जी। देखिए अ, ऐसा कोई कारण अ, दूसरों के प्रति तो नहीं है। पर मैं चाहती हूँ कि मैं जो काम कर रही हूँ, वो पूरी उसमें मैं पूरी उसको निपुणता के साथ करूँ। वो मतलब कहते हैं ना कि 100% दे पाऊँ उस काम में अपना 100% अ, दे सकूँ। तो एक ये सोच होती है मेरी कि मैं जो काम कर रही हूँ उसको मैं अ, शत प्रतिशत के साथ करूँ ताकि कहीं न कहीं जो मेरा काम करने का जो समय गया है। जो मेरी चीज़ें लगी हैं या मैं जो भी मतलब जो भी काम हो, तो मैं चाहती हूँ कि उसमें मुझे ना अ, जो परिणाम आए मेरे काम को लेकर वो सकारात्मक हों, उनसे मुझे ये ना कहीं देखने को मिले कि मैं हारा हुआ महसूस करूँ या मैं ये देखूँ कि मैंने ये काम सही नहीं कर पाया। क्योंकि जब मैं ऐसा महसूस करती हूँ तो मुझे खुद को दोषी ठहराने का एक मौका मिल जाता है कि हाँ, मैं दोषी हूँ मेरी मैंने सही से तो किया नहीं अगर मैं सही से करती तो ऐसी चीज़ें होती नहीं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हो ही जाती हैं मेरे साथ और, चाहती हूँ बस यही कारण है शायद कि मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी काम कर रही हूँ उसमें वो बहुत निपुण हो जाऊँ और पूरी शत प्रतिशत दे पाऊँ अपना अ, शायद यही कारण होगा। जी।
हुँ, हुँ। हुँ। जी। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। ठीक है। अ, देखिए मैं आपकी बातों से अ, और आपके शब्दों से, आपकी समस्या से रूबरू हो पाया हूँ। और बात ऐसी है ना कि अ, काफ़ी बार इंसान जो है ना वो खुद पर इतनी कठोरता बना लेता है। अ, जो मुझे लगता है कि अ, सही नहीं है हमारे अ, इंसानी जीवन के अंदर। क्योंकि देखिए अक्सर इंसान जो है ना वो गलतियाँ कर बैठता है और गलतियाँ करना इंसान के, अ, एक फैक्ट नेचर फैक्ट में के अंदर कह सकते हैं कि इंसान के अ, अंदर ही ये चीज़ें हैं। क्योंकि कहते हैं ना आपने सुना भी होगा इंसान गलतियों का पुतला ही है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि इंसान गलतियाँ करता है तो अ, वो गलत हो गया या फिर वो निपुण नहीं है, ऐसा नहीं है। अ, काफ़ी बार इंसान गलतियाँ कर बैठता है तो वो एक अ, आप उसको ये अ, सोच के टाल देते हैं टाल सकते हैं कि कोई बात नहीं गलती हो गई। परन्तु देखिए अ, सिर्फ़ टालना नहीं है, उस गलतियों से सीखना वो ज़्यादा बेहतर है। परंतु उसके ऊपर कठोरता बनाकर अ, खुद पर
जी। जी, जी। जी। जी।
कह सकते हैं ना कि खुद पर दया ना करना। तो वो ज़्यादा मुझे लगता है गलत हो सकता है। क्योंकि फिर आप अगर जब हर चीज़ की आप खुद को सजा देने लगते हैं ना, अ, तो फिर मुझे लगता है चीज़ें बिगड़ जाती है। फिर आप अ, समझते हैं, आप खुद को कमज़ोर समझने लगते हैं, आप समझते हैं और देखिए जैसा कि आपने कहा मैंने आपसे पूछा भी आप खुद पर संदेह करते हो और आपने कहा नहीं अभी आप नहीं करते। तो मुझे लगता है आप जब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्योंकि मुझे आपकी बातों से लगा, जब आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे और इन चीज़ों में ढलते चले जाओगे ना तो मुझे लगता है आप खुद पर संदेह करने लगोगे। आपको ये लगने लगेगा कि शायद मैं सक्षम नहीं हूँ। अ, जैसा कि आपने मुझे सिचुएशन बताई कि आपकी नज़रों से अ, दूध का उबलना जो था वोह ओझल हो गया था और दूध उबल गया था। और आपने खुद को अ, काफ़ी कोसा उसके बाद। अ, तो इसकी वजह से ऐसा भी हो सकता है ना कि आपको कल कल को आप उस चीज़ की वज़ह से आप खुद को अ, समझने लगो की मुझे अ, इस चीज़ की मुझे मतलब मेरी गलती थी, अ, मुझे ध्यान देना चाहिए था। आप खुद को ज़्यादा ही कोसने लगो जिसकी वज़ह से आप खुद पर संदेह कर बैठो। तो मुझे लगता है आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अ, काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर हो जाती है इंसान के पास जब अ, इंसान सोचना बंद कर देता है। तो इन सोचना ज़्यादा कम कर दीजिए और खुद के बारे में सोचिए। सिर्फ़ अ, इतना सोचिए कि अ, आप खुद को कैसे बेहतर बना सकते हो। आप खुद को 100% बनाने में अगर लगोगे ना अ, तो आप जितने हो आप उतने भी नहीं बन पाओगे। क्योंकि फिर उसके बाद आप जितने हो, जितना निपुण आप पहले से हो ना उससे भी कम हो जाओगे। तो मुझे लगता है इस बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है, सोचने की आवश्यकता है। और मैं आपको कहूँगा कि अगर ज़्यादा तनाव होता है, ज़्यादा दबाव होता है इन चीज़ों का तो मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करने से अक्सर काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं तो अ, मुझे लगता है आपकी ये सारी चीज़ें भी अ, मतलब इस चीज़ का समा समाधान भी आपको अ, मिल ही जाएगा और मुझे लगता है कि आप ये सब चीज़ें करेंगी तो जल्दी ही चीज़ें बेहतर भी हो जाएँगी।
जी। जी। जी, देखिए आपने मेरी जो समस्या थी उसको काफ़ी विस्तार से सुना और एक बहुत अच्छे मुझे सुझाव दिए हैं कि मैं खुद के साथ दयालुता कैसे दिखा सकती हूँ। क्योंकि मुझे खुद के साथ भी दयालुता दिखानी चाहिए ताकि एक नकारात्मक सोच मेरे अंदर ना आए, और सच में मुझे हल्का महसूस हो रहा है। आपके दिए गए सुझावों के लिए धन्यवाद।
जी। जी।